ويعني أنا ع عايز أقول لك إن أنا ما يعني ما بافقهش أي شيء في الثقافة الغربية يعني بحُكَم إيه؟ <tsk> إن أنا ممكن أكون يعني مش مُثَقَّف بالشكل الكافي، ودي ممكن أكون أنا شايف إن هي يعني آآ امم عيب فيَّ يعني مش ميزة الحقيقة، بس ي أ يعني كُنت وضعي يعني كده يعني وقتها، ما كُنتش مُنفَتَح على الثقافات وكده. بس الحقيقة إن هُم لمّا عَرَفوا
آه، يعني أنت م ما كُنتش ما كُنتش حابب إن أنت أو يعني م ما كُنتش تعرَف ثقافات ال اللهجات الت اللغات التانية، البلاد التانية، أنت بس يعني كان طول عمرك مثلًا آآ، اختلاطك بال ب بنَفس الثقافة بنَفس إيه، المجتمع اللي أنت فيه.
آه، فكانت الحقيقة كانت أول تَجرُبة ليّا يعني إن أنا أتكلم مع مع ناس أجانب بيتكلموا لُغة إنجليزية ب بحت مقارنة مثلًا بيّا. أنا آه لُغتي باتكلم إنجليزي كويس، بس طبعًا مُقارَنةً بالأجانب أكيد طبعًا هُم يَتَفَوَّقوا عني لإن هي لُغتهُم الأم. فالحقيقة يعني لمّا آه آه.
آه، لأن هي ال اللهجة بتاعتهُم طبعًا هتختَلف عن اللهجات المتحدثين الأجانب، ده شيء طبيعي.
أكيد طبعًا. فالحقيقة يعني لمّا لقَيتُه لمّا جيت اتكلمت وكده وعرفوا إن أنا مصري، فرحوا أوي. قالوا لي: "ياه! أنت مصري؟" بس بالإنجليزي بقى قُلت لهُم: "آه." قالوا لي: "يعني أنت الأهرامات، وأنت الفراعنة، وأنتم خوفو" ومش عارف إيه وال والحاجات ديّة، وقعدوا يعني يقولوا لي إيه، قعدوا يقولوا لي على حاجات في التاريخ عندنا. الحقيقة أنا عايز أقول لك إن أنا يعني جالي فخر جامد جدًا يعني. كنت فخور جدًا إن أنا يعني التراث وال وال والآثار والحضارة مَسَمَّعة أوي كده برّا، والأجانب فعلًا معجبين، معجبين بيها، ده ده عن تَجرُبة شخصية.
آه، ده طبعًا شيء جميل يدعو للفخر طبعًا إن تلاقي حد مثلًا غريب بيتكلم ب بي يعني بصيغة حلوة بت بشُكَر عن، عن بلدك وعن المجتمع بتاعك ده طبعًا شيء بي بَيخَلّيك ت تحس بالفخر.